Oo naman, kasi batang '90s ako eh. Alam mo ba nung '90s sikat na sikat ang mga banda. So is mm, so isa sa mga banda na naging paborito ko bukod sa Eraserheads is 'yung Orient Pearl. Siguro hindi siya gano'n kapamilyar sa'yo kung hindi ka pinanganak during the time. Meron silang isang kanta, hmm, 'yung kanta nila Pagsubok 'yung title. So kaya ko siya nagustuhan kasi 'yung lyrics niya talaga tumutulong siya sa akin para mapagtagumpayan 'yung mga pagsubok sa buhay. Kaya
Hmm. Ay oo. Mm. Medyo hindi nga siya familiar sa akin. Mm. Mm. Hindi ko pa naririnig 'yang kantang 'yan, baka naman puwede kang magbigay ka diyan ng sample.
Puwede naman 'yung lyrics kasi niyan halimbawa sa chorus, ganito 'yung ano niya.
Hmm.
Pagkabigo't alinlangan gumugulo sa isipan mga pagsubok lamang 'yan huwag mong itigil ang laban, 'yon.
Ay oo, familiar siya sa'kin, naririnig ko pala siya ang
Oo, huwag mong isuko at 'Yun, oh naalala mo na ngayon 'di ba. <chuckles>
Oo nakakatuwa naman. Pero ano 'yung oo naalala ko na nung kinanta mo, ang galing naman. Pero ano ano 'yung dahilan bakit naging espesyal sa'yo 'yung kantang 'yan?
Oo. Kasi nga nung '90s, nung college days ko, ano ako sa eskuwelan, sabihin na nating bulakbol 'di ba. Dumating sa point na although pa siguro na spoiled siguro ako ng mga kapatid ko, kasi 8 kaming magkakapatid tapos 'yung mga oo 'yun nga eh, 8 8 kami, pero bunso kasi ako sa lalaki 'yung mga kapatid ko sila 'yung nagpaaral sa akin. So ang nangyari nun, grabe talaga 'yung mga, alam mo 'yun, 'yung ginawa ko dati, nagbubulakbol ako imbis na pumasok, 'yung ganiyan, oo. So sa madaling salita, habang tumatagal 'yun 'yung nangyari parang dumating na sa point na nakukonsensya ka na 'di ba, kasi darating talaga 'yung time malalaman at malalaman nila na hindi ka pala ga-graduate. So 'yung tatay ko talaga galit na galit, oo sa sobrang galit ng tatay ko talagang
Hmm. Mm. Grabe ang dami naman. Sabagay, may mga ano talaga. Hmm. Oo, talagang pasaway kayo 'no, pasaway kung pasaway talaga. Mm. Mm, gano'n. Pero pero naka graduate ka naman?